بُصي، أنا عندي مشكلة بصراحة من إنه عندي كده امم خوف من إن الناس تنتقدني على الشغل اللي أنا باعمله، أنا عندي جزء كده من هوايتي إن أنا باحب أعمل montage و وباحب أظهر فيه بقى إيه الحاجات اللي باحبها، وإبداعي بقى و والحرفة بتاعتي في ال في المجال ده. ولكن لما باجي أنشر ال الحاجات دي باخاف أنشرها يعني، أنا مثلًا عندي ليستة من 10 فيديوهات ما كملتهاش حرفيًا علشان آآ خايف أنشرها، والناس تنتقد الشغل ده، وبصراحة مش عارف أعمل إيه؟ ومحتاج أفضفض كده مع حد يعني وأرتاح شوية يعني بصر
اهم. امم. فاهماك والله و ومتفهمة ال اللي أنتَ حاسس بيه. بس أنا كنت عايزة أسألك سؤال يعني برضو هو أنتَ أنتَ خايف من النقد بتاع مين بالضبط؟ يعني الحاجات اللي أنتَ بتنشرها دي، بتنشرها على إيه بالضبط؟ علشان آآ تخاف من ال اللي حواليك إن ينتقد ده أو كده؟
بصي أنا بانشرها على جزئين يعني، مرّة بانشرها على ال المنصات التواصل بتاعتي، و وأشهرها بالنسبة لي اللي هو الفيسبوك. و وده طبعًا بيبقى ممكن في إنتقاد مثلًا من إن الناس من زمايلي في جزئين، في ن جزء ينتقدني وي ويقول لي يجيب لي الحتة دي في حتة إنه آآ الفيديو مش حلو مثلًا، أو الموسيقى مش لايقة على الفيديو نفسه أو آه.
اهم. يعني من الأصدقاء؟ يعني الأصدقاء على الفيسبوك وكده دي دي دي دي دايرة الانتقاد اللي أنتَ بتبقى حاسس إن أنتَ خايف إن أنتَ تتلقاها منهم؟ طب هل هل الناس دي
بالضبط. آه، ده من ناحية الفيسبوك بس. آه.
طب هل الناس دِيَّة ليها علاقة فعلًا بالشغل بتاعك أو الهواية بتاعتك دِيَّة؟ والَّا آمم يعني بيفهموا فيها والّا مش بيفهموا فيها؟
لأ، دول ما بيفهموش فيها، بس في جزء تاني بيفهم فيها، اللي هو المنصات التانية بقى، اللي هو أنا على الPortfolio بتاعي. بانشرها على الPortfolio بتاعي، ففي الPortfolio ده ممكن ساعتها يدخلوا الناس المتخصصين بقى اللي هم آآ فاهمين في المجال، فساعتها ده هو ده ال ال الحاجة الأصعب بقى وقتها؛ لأنه الناس دي بتبقى فاهمة في الموضوع، فب في منهم مثلًا اللي ممكن يقول لك ده أنتَ أنا أنا عادةً يعني ال آآ اللي باقلق منه أكتر حاجة إنه ما يبقاش الموضوع لايق، يعني إنه ال ال الأغنية اللي أنا مختارها ما تبقاش لايقة على الmood بتاع ال الmotange أنا أنا ممكن أقول لكِ أصلًا الموضوع ب بيمشي إزاي، يعني أنا بامنتچ إيه بالضبط ،عارفة أنتِ اللي هو أنا باجيب مثلًا مسلسلات مصرية أو أجنبية، و وأعمل لها ملخص في فيديو كده لمدة دقيقتين أو 3 دقايق في على شكل music و ومافيهوش 3 دقايق يعني ممكن دقيقتين أو دقيقة ونص. ويبقى عرض الأحداث سريع من غير كلام غ بالنص كده كلام الممثلين، وفي نفس الوقت شغال على أغنية في الBackground فزي كده حاجة امم.
اهم. امم. فاهمة قصدك، فاهمة قصدك. اهم. حلو أوي. امم. طب أنتَ بتعمل شغل جميل جدًا، وعظيم جدًا ويعني حاول يبقى في عندك إن أنتَ أنتَ بتعمل حاجة مميز فيها وما حدش غيرك يعني أنتَ م مميز في حتتك دي، فحاول إن أنتَ ما تتهزش بأي نقد من اللي حواليك. بس أنا عايزة أسألك سؤال برضو، يعني أ اللي أنتَ بتحس بيه ده طبيعي جدًا، لأن أي حد بيبقى بيعمل حاجة إبداعية من جوّاه و ونابعة فعلًا من جوّاه بيبقى عنده خوف من إن يبقى في مثلًا حد أعلى منه بمراحل مثلًا أو بحاجة، فيبتدي إن هو ي ييجي ينتقد أو كده. بس أنا كنت عايزة أعرف حاجة مثلًا آمم، يعني أنتَ اللي بيخوفك بالضبط إن أنتَ مثلًا آمم ال الحاجة دِيَّة هت هت هتخاف إن أنتَ تنزلها مثلًا واَّلا والَّا هتحذف منها أجزاء معينة، أو هتعمل إيه بالضبط؟
امم. امم. يعني بُصّي هي الفكرة إنّه الخوف نفسه مِن رد فعل الناس، يعني في ناس مثلًا م ما بيعجبهاش أصلًا فكرة الڤيديوهات والموسيقى دي، تقعد تقول لي: "لأ، أنتَ منزل ڤيديوهات بموسيقى، وإحنا ما بنحبش نسمع موسيقى." ومش عارف إيه، <tsk> فاهمة، بياخدوها مِن الحتّة دي شويّة. مِن حتّة إن هم، آآ، "لأ، مش عايزين نشوف حاجة زي كده." فتلاقي مثلًا يقعدوا يعملوا Emojis مثلًا ضحك وبتاع، فاللي هو <tsk> ماشي يعني أنتَ بتتريق على مجهودي آه، فأنا ده حاجة تضايق بقى، اللي هم يقعدوا يضحكوا على البتاع، عشان هم شايفين إن دي حاجة ما لهاش عازة يعني، اللي هو أنتَ عامل حاجة ما لهاش عازة. ف فاهمة اللي هو بيضيع مجهودي في الأرض يعني، بالنسبة ل لوجهة نظره هو يعني.
امم، امم. امم. طب أنتَ ب بتضايق. امم، أيوَه حاسّة بيك. لأ، الموضوع ده الموضوع ده فعلًا الموضوع ده فعلًا بيضايق. يعني يعني ليك حق والله تتضايق، أنا لو مكانَك هاعمل كده. بس بجد آمم، أنتَ طيّب حاولت مثلًا إن أنتَ تلغي مثلًا حاجة معيّنة أنتَ شايف إن هي فعلًا واقعيّة؟ أنا ممكن طلب الجمهور بتاعي إنهم ال النسبة مثلًا 60 70% منّه مش عايز يسمع أغاني، جرّبت إن أنتَ تحط بقى touch تاني مثلًا غير الأغاني، يعني تحط ال ال المشاهد دِيَّة مع بعض ب بفكرة تانية غير الأغاني؟
امم. هي الفكرة إن هي ما بتليقش غير بكده يعني فاهمة؟ اللي هو أنا لو حطيتها مشاهد ورا بعضها مش هتتفهم كده. هي هو الموضوع بس إن أنا عارفة أنتِ اللي هو ب بناءً على mood الأغنية اللي أنا باختارها
امم. اهم.
هاجيب المشاهد اللي تناسب mood الأغنية يعني بمعنى أصح كأن الأغنية بتتوصف بالمشاهد بتاعة الفيلم أو المسلسل ده. فاهمة قصدي؟ اللي هو أنا باظهر الأغنية بالمشاهد بتاعة الفيلم، فما ينفعش م م ما أحطش عليها أغنية. ممكن أحط music هادية، بس هم في الآخر برضو هم رافضين مبدأ المسلسلات أصلًا، ورافضين مبدأ ال التمثيل حتى أو ال ال الجزء ده. يعني رافضين مبادئ الڤيديو أصلًا، أو فاهمة اللي هم مقتنعين إن هم ما ينفعش أصلًا أي حاجة مِن الحاجات دي تحصل.
اهم، اهم. والله يعني أ أنا فاهمة، بس هو ده دي مشكلتهم هم. أنا مش عايزاك أنتَ اللي تقلق و وتخاف وتتضايق، لأن دي مشكلتهم هم. أنا آآ يعني مثلًا هم مشكلتهم أنتَ مش عايز تتفرّج على حاجة زي كده أو المحتوى ده؟ خلاص يا سيدي عدي الموضوع ده، وما عدي الpost بتاع ال الراجل ده وخلاص وما تتفرجش عليه. بس الفكرة إن أنا مش عايزاك أنتَ اللي تتهز كده. أنتَ ما شاء الله عندك يعني أ آمم إبداع حلو أوي، وعندك موهبة حلوة جدًا، وبتعرضها وبتنمي فيها، وبتشتغل عليها كويس جدًا، وحاسس إن هي ال هي دي اللي أنتَ ح يعني بتحط نفسك فيها وبتلاقي نفسك فيها. ف م ما تحاولش إن أنتَ تتهز ب ب بالرأي بتاعهم يعني. بس حاول قدر الإمكان إن أنتَ تاخد من الآراء الزيادة عن اللزوم يعني في في مثلًا 10 آراء اتقالوا النهارده وكلهم متشابهين، فاحاول مثلًا أعدل منهم شوية. بس آمم، برضو أنا عايزة أعرف هو ال ال التأثير الخوف أو إن أنتَ تنزل الحاجة دي، بتأثر عليك أنتَ شخصيًا في حاجة تانية؟ يعني مثلًا بتأثر معاك في في في ال في جو العيلة، أو مثلًا في التعامل مع الناس، أو في ال ال أصدقائك على الفيسبوك عمومًا مثلًا بيأثر معاهم ال بيأثر عليهم يعني الإحساس ده؟
اهم. اهم. بُصي بُصي، يعني هو التأثير جاي مِن ناحية إن أنا بعدت أصلًا عن ال عن التعامل على السوشيال ميديا يعني اللي هو أنا تجنبت أصلًا إن أنا أنشر حتّى أي حاجة مش بس مجرّد إن أنا أنشر آآ ڤيديو أو أنشر شُغل إبداعي ليَّ. لأ، الموضوع تحول إن أنا ب انعزلت خالص عن المن عن منصات التواصل، وبقيت ما أستخدمهاش غير بس إن أنا أتابع بس، لكن ما ما انشرش حاجة أصلًا يعني، فاهمة؟ فانعزلت أصلًا عن الفكرة دي لأنّ أنا شُفت إنّه خلاص هُم مال ما لهوش عازة الناس والتعامل معاهم في الحتّة دي، ما دام هُم مش مقتنعين بوجهة نظري وب بإبداعي وبتفكيري. فبدأ بقى الموضوع يبقى ليه تأثير من الناحية دي. لكن الحمد لله ما لوش تأثير على حياتي الشخصيّة يعني أوي، هو بس اللهم إنّه التأثير إن أنا ي يعني كنت حاجة باحبّها و وباحب أعمل مونتاج، عايز أقول لِك عندي
يا نهار أبيض! إمم. إمم. إمم، إمم. حجّمت الحاجات اللي أنتَ بتعملها، يعني كان ممكن تعمل أكتر من كده بكتير، فأنت بقيت ت تعملهم قليل شوية. فاهماك، فاهماك.
آه. بالضبط أيوَه فَ وكمان عايز أقول لِك إنّه أثر مِن ناحية اللي هو الشغل نفسه، يعني أنا عندي، آآ، يعني مثلًا آخر حاجة عندي 3 ڤيديوهات أنا ما كملتهمش للآخر، منهم مثلًا حتّى يعني عارفة مسلسل سابع جار ده؟ أنا كنت عامل له ڤيديو حلو أوي و وعامل له بتاع دهو، بس لغاية دلوقتي ما خلصتش غير نصه بس وجالي فتور فظيع خلّاني ما كملتش وقولي سنة على كده ال ال ال ال الproject موجود على اللاب ولغاية دلوقتي ما خلصتوش م ما رضيش أكمله. آه.
إمم. إمم. طب أنتَ جربت جربت تنزل الفيديوهات دي مثلًا على م على منصة تانية؟ يعني مثلًا بلاش الفيسبوك عشان مُتوَسِّع أوي وعليه ناس كتير أوي من اللي أنتَ تعرفهم. حاجة بقى مثلًا مث متخصصة شوية إن أنت تعمل لَك channel شوية على التيك توك أو يوتيوب مثلًا، فيدخل بقى الناس اللي مهتمة أوي بال بالمجال ده، مش اللي هي الناس اللي داخلة تعلَّق وخلاص أو تِنَظَّر وخلاص يعني. فاهم قصدي؟
بصراحة ما جربتش قبل كده، أيّام ما كنت بانزِّل أصلًا وبطّلت ما كنش لسّه التيك توك طلع. يعني كان كانت كان في 2021 متخيلة ليا كام سنة مش راضي أنزل حاجة! وكمان
هو فعلًا التيك توك انتشر أكتر في 3 سنين اللي فاتوا.
م بعد الفترة دي آه، فأنا أنا ما كنش وقتها منتشر، و وفعلًا ما جاش في بالي خالص إن أنا أقدر أنشر عليه، برغم إن الناس كتير بتشكر فيه في الحتّة دي، بس أنا م ما فكرتش مِن ناحية إن أنا أنشر عليه الvideos. أمّا اليوتيوب فكرت بس كان بالنسبة لي الوصول للجمهور فيه أصعب شويّة مِن الفيسبوك فكان فكان بالنسبة لي الإنتشار هيكون أبطأ بكتير. أنا كنت حاطه على أمل إن الفيسبوك هيخليني انتشر وكده، بس لمّا جات بقى ال ال ال الردود الفعل اللي ما عجبتنيشِ، هو أ الفيديو كمونتاج كويّس خالص، بس هو الناس واخداه في حتّة كده يعني فاهمة، اللي هو م م حتّة أو ال الدايرة اللي حواليَّ اللي كانت مهتمة في الفترة دي، كانت شايفاه مِن وجهة نظر إن هم مش حابين الموضوع أصلًا، مش عايزين حاجة زي كده فيها أغاني وفيها صور ومش عارف إيه. فَ فكانوا واخدينها في الناحية دي. فبس، فهو، آآ، حتّة التيك توك دي حلوة خالص بصراحة، يعني أنا هافكّر فيها بجد إن أنا المو والانتشار فيه أسهل بكتير كمان حتّى مِن كل المنصات. أنا هافكر أعمله كده، آه.
إمم. إمم. فعلًا، امم. إمم امم امم، فاهماك. امم بالضبط. آه، آه. بُص أنا أنا أنا عايزاكَ أول حاجة بس إن أنتَ آمم ت تاخد راحتك خالص في ال في المجال بتاعك. أنتَ ما شاء الله بتعمل حاجات فيها إبداع وما فيش حد هيقدر إن هو يعلّي عليك فيها، لأن هو في الأول وفي الآخر عمل إبداعي. يعني ايه؟ يعني أنا مش بامشي على قانون معين لأ، أنا أنا ب باعمل إبداع وفكرة خالصة ليّا أنا لوحدي. فأنتَ المفروض تكون فخور ب جدًا بيها. وخلِّ عندك فيها ثقة أكتر بكتير من كده. تاني حاجة، حاول إن أنتَ برضو اللي هو م م يعني أنا شايف الناس جمهوري على الفيسبوك- زي ما قلت لك- كده آآ الجمهور ده ممكن يكون في ناس مش حابة لك الخير شوية أو آآ مش مجالهم، مش حاجتهم، فبيعلقوا بالسلب. فأنتَ حط في ال في في الحاجة، نزل حاجتك في الحاجة اللي تليق بيها، زي ما قلت لكَ كده يا إما يوتيوب، يا إما مثلًا التيك توك، آه اليوتيوب محتاج تعب كتير أوي، بس حاول برضو مش هتخسر حاجة. وفي نفس الوقت اللي بتنزله على اليوتيوب، نزله على التيك توك على channel لوحدها هتلاقي ليك جمهور كتير أوي، وناس كمان كتير أوي هتشجعك من جوّه يعني البلد أو من برّه البلد. فاهم قصدي؟
امم. بالضبط والله هو عندِك حق يعني الفكرة دي، إن أنا محتاج الأول أ أركز شوية إن أنا م المفروض ما اتهزش بكلام الناس لأن هم أصلًا مش متخصصين. يعني أنا أنا المفروض أقنع نفسي بحاجة زي دي فعلًا، إن هم إي إيش فهمهم هم في الحاجة اللي أنا باعملها، والّا ال والّا ال الإبداع اللي أنا باعمله ده هم ما يفهموش فيه حاجة أصلًا. مش عيب فيهم، بس يعني هم علشان مش متخصصين. أنا أنا اللي بس يمكن اخترت المنصة الغلط، وقتها ما كانش في عندي المتاح زي دلوقتي المنصات اللي فيها الانتشار أسهل والناس متفهمة أكتر، زي منصات ال زي تيك توك ما أنتِ قلتِ كده. فأنا هاحاول بجد إن أنا أعمل ده و وأنشر هناك، وممكن والله اليوتيوب برضو أ أحاول معاه يعني آمم يعني أحاول معاه إن أنا أنشر عليه وأشوف التفاعل هيبقى عامل إزاي، هو مش سهل، هاحتاج ممكن برضو أ أربط ما بين التيك توك واليوتيوب، يعني أنشر في ال2 بحيث الناس تدخل من التيك توك على اليوتيوب وينتشر أكتر، فحقيقي يعني أنا آه.
امم. دي حقي بالضب امم، امم. بالضبط. بالضبط. حاول كده و وأنا معاك في أي وقت.
آآ شكرًا ليكِ خالص، يعني بجد أنتِ هونتِ عليَّ خالص كنت متضايق، وفضفضت معاكِ كده، فهونتِ عليَّ ال الكلام و وشكرًا ليكِ بجد يعني وكمان ن نصيحة التيك توك دي عجبتني خالص فشكرًا ليكِ بجد يعني.
العفو. العفو على إيه بس؟ أنا موجودة دايماً.
شُكر